E eu preciso mesmo disso. Mas eu gostei dessa ideia de de criar a lista, né? O meu filho até tem já tem até algumas algumas atividades já, que
Uhum.
predeterminadas pra ele, mas ele sempre fura, né. Adolescente não é fácil. E aí acaba que eu tenho que ficar nessa cobrança.
Uhum. É. E, de repente, faz Você pode fazer assim. Faz um quadro na geladeira tem aqueles ímãs de geladeira, sabe? E aí, cada um que fez a sua, vai lá, faz um xizinho, eh, ou de repente vocês podem, eh, fazer um um sistema de recompensa, sabe, sei lá. Quem fizer toda a sua listinha dessa semana, ganha um bolo, né, você faz um bolinho, compra um bolinho, sei lá, né. Algum sistema de recompensa, até você por exemplo, quem você fez todas as suas tarefas, você vai ter, eh, 1h de spa, sei lá, né? Alguma coisa que te que te traga uma uhum. É importante, né, esse esse tempo pra você, essa pausa, porque você só vai molha melhorar seu foco se você tiver descanso.
Aham. <laughs> Ai, que legal isso. Bem Sim, dinâmico. Aham. Me presentear também, né? Uhum, interessante isso. Uhum. É verdade, é verdade. E, importante mandar essa mensagem, né, pra minha m para o meu cérebro, né, pra minha mente de que de que eu também tenho direito a ser recompensada, né, por aquilo que eu faço. Porque, às vezes, a gente não se sente valorizada, né? A gente faz, faz, faz, e e não se sente tão valorizada, né? E eu acho que eu fazer isso por mim, também. É, exato, merecedora, essa é a palavra. Mas olha, eu gostei muito, adorei essa dica aí da lista. É fácil de fazer, eu acho que dá pra eles se ajustarem, e eu reduzir um pouquinho aí essas ata essas tarefas, me organizar melhor. Eu acho que pode dar super certo.
Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Tem que se sentir merecedora. Uhum. Uhum. Hum, que bom! Uhum.